أيوه بالضبط. وهي طبعًا زعلت "وأنتم بترتّبوا خروجة وأنتم" وأنا بقى بالنسبة لي كل الكلام ده عبث، بجد يا جماعة ما اللي ييجي، ييجي واللي ما ييجيش، ما ييجيش يعني <chuckles> أنتم عاملين ليه موضوع.
آه. أ بالضبط آه، أنتِ أصلًا مش فارق معاكِ. <chuckles>
مش فارق معايا خالص بجد. بس هم بقى
<chuckles> معاكِ حق فعلًِا.
هم بقى عمّالين يقولوا لي: "ما هو أنتِ علشان ما كنتيش مركّزة ف إح إحنا ال اللي هي اتخانقت معانا إحنا هي هأ يعني هي عارفة إن أنتِ كده، كده مكبّرة دماغِك، فجات تتخانق معانا إحنا بسببِك." قُلت لهم آه، قُلت لهم: "برّه عنّي بصراحة <laughs> ما ليش دعوة." <giggles>
إمم. واتخانقت معاهم هم يعني. آه. <chuckles> بالضبط آه. <chuckles> أنتم اللي سايبينها في الgroup طيب، هي تعمل إيه يعني؟ طيب قولي لي مثلًا، أنتِ بتحسّي إن من بعد كورونا يعني التكنولوجيا أو السوشيال ميديا، انتشرت مع الناس أكتر؟ يعني ممكن يكون قبلها ما كانتش الناس مُنشغلة بيها زيادة عن اللزوم، حتّى الأهالي، الناس الكبيرة في السِن، ما كانش يفرق معاهم أصلًا السوشيال ميديا، بتحسّي إن الموضوع كِبِر وانتشر بين الناس من بعد الفترة دي؟
بالضبط يعني. إمم. بُصّي، هي كورونا دي أصلًا فترة كورونا دي، بجد ب فترة يعني transition phase كده، مرحلة انتقاد انتقالية في حاجات كتيرة جد جدًا، يعني حقيقي لو تشوفي كل الناس، لو أنتِ بتتكلّمي على أي موضوع أو على أي حاجة شوفي يعني هتلاقي دايمًا بتشوفيها قبل الكورونا وبعد الكورونا. فباحِس إن الكورونا دي مرحلة انتقالية جدًا والسوشيال ميديا بصراحة، بصراحة ساعدت ناس كتير أوي في الوقت ده، إن هم يبقوا آآ آه، يعني
آه. بالضبط. إمم. أكيد. انتشروا وإن هم يتشهروا.
بالضبط كده. وكان في حَظْر تجوّل كمان، فالناس ما كانتش بتشوف بعض، فكانت دي الوسيلة الوحيدة اللي كانت بترفَّه عن الناس. ف فأنا شايفة إن هي من مميّزاتها آه. يعني مميّزات السوش
بالضبط، آه. فعلًا. يعني آه، فعلًا يعني بما إن كان في كورونا، كان في حَظْر تجوّل، الناس كُلّها في البيت، ما فيش حاجة تسلّيهم غير الموبايل، ففعلًا الفترة دي شهرت ناس كتير جدًا، يعني طلّعت مؤثّرين كُتار جدًا، ففعلًا كانت آه، مرحلة فعلًا انتقالية في حياة معظم الناس يعني.

آه، آه بيبقى مختلف باشوف reaction باشوف دفئ، لو عاوزة دعم، لو عاوزة بس حد يسمعني، لو عاوزة يعني لأ، الموضوع بيبقى مُختلف خ خالص الquality time مع الأشخاص أنا باشوفها إن هي حاجة مهمة جدًا، جدًا، يعني نخلّي بقى الWhatsAPP ده للحاجات الخفيفة دي، اللي هو إزيك، عاملة إيه، رُحتِ فين، جيتِ منين؟ <laughs> لكن الحاجات التانية دي لأ، <laughs>
معاكِ حق في بالضبط آه، إنمّا المشاكل <laughs> المشاكل خلّيها في الحقيقة بقى. طَب بتحسّي إن مثلًا، الدردشة مثلًا من على WhatsApp أو كده، ممكن تخلق مشاكل كبيرة، يعني مثلًا إيه، ممكن تبعتي رسالة لواحدة صاحبِتك تِفهمها بطريقة مختلفة أنتِ مثلًا، حد يبعت لِك رسالة تفهمي بطريقة مختلفة وتتخانقوا مع بعض ويحصل مشكلة بسبب الموضوع ده؟
<chuckles> امم. مليون في المِيّة يعني، مليون في المِيّة بجد، يعني أنا <clears throat> أي خلافات ممكن أكون بتحصل ما بيني وما بين أي حد، أنا مش باتكلم فيها خالص، خالص على على WhatsApp مش باتكلم فيها تمامًا texting يعني بتبقى حاجة آه، أنا ممكن أصلًا أبقى بجملة بسيطة جدًا أنا بعتّها، آآ، اللي هو مثلًا ممكن أقول لها مثلًا لأ أنتِ ما قُلتيليش كده أنا باقولها لها بTone هادية خالص ب بعادي بكده، هي تاخدها اللي هو فاهمة آه، لا أنا قُلت لِك كده فالموضوع لأ، بي <laughs>
إمم. كويس أوي. آه، <chuckles> إمم، <laughs> ما بتبعتيلهاش Emoji <chuckles> عشان تعرف إنك بتهزري؟ <laughs>
<giggles> والله ما بيفهَموش، وقت الخناق خلاص الموضوع بيبقى فلأ بافضّل خالص في الأوقات بتاعة ال الاختلاف دي، تبقى الموضوع أحسن face to face كده أو الناس تبقى قاعدة وشهّا في وشّ بعض، يبدؤوا يتكلموا ويعرفوا Tone بعض، امم.
إمم. معاكِ حق فعلًا. امم، بالضبط، بتحسّي أصلًا إن الوقت مثلًا، بيكون أمتع وأنتم قاعدين مع بعض كده، كل واحد شايف التاني حاسِس بإيه، لو في حد متضايق أنتم واخدين بالكم منه، كده يعني بِتحسّوا إنكم أقرب لبعض أكتر.